Donc, c'est vrai que, ouais, quand ça t'arrive, heu, tu te sens mal, quoi, pour le coup.
Ah c'est s s ah oui, c'est on se sent, heu, vraiment mal. Oui, parce que ces arnaques, hem, heu, elles sont elles n'existent pas seulement sur les réseaux sociaux. Elle peut exister par, heu heu, sur le téléphone aussi. Mmh.
En s Mmh. C'est vrai, sur le téléphone, souvent, ça m'est déjà arrivé, en tout cas, de recevoir des des mails, heu. On va dire, des sms frauduleux, en disant: «Oui, vous avez un colis, heu, vous devez payer les frais de port, heu. Cliquez sur ce lien et cetera quoi».
Ah oui, ah ça, je je reçois ça en en mail, heu, tout le temps, hein. Tout le temps dans mais ça va dans mon heu, dans mon fichier, le des spams, des in des indésirables. Mais quelquefois ça arrive dans ma dans ma boîte mail, heu, normale là et heu et et et mais je les détecte, heu, tout de suite, parce que, d'abord déjà d'une, heu, j'ai pas de ou alors, on heu, j'ai pas d'abonnement avec, heu, ces gens-là et où on me dit: «Heu heu, si le paiem paiement a été re rejeté, heu». Alors, comme si, heu, je devais faire un paiement, alors
Mmh, dans tes spams? Indésirables? Mmh. Assez, ouais, assez facilement? Mmh mh. Oui, du coup, vous devez refaire, heu et cetera. Oui.
je je ne con je ne connais pas le nom, heu, parce que, c'est vrai que, quand on a, heu, plusieurs factures à payer, on on se rappelle pas toujours nécessairement du nom de l'assurance qu'on a ou du nom, heu, de ci ou de ça, hein, heu heu, parce qu'on est on peut être inscrit sur moi, je suis inscrite sur plusieurs plateformes pour, hem, pour le travail que je fais, donc, heu, je je me souviens pas toujours du nom des plateformes, mais bon.
C'est ça, exactement! Ouais. Mmh. Mmh, oui, bah, c'est vrai. Mais, c'est vrai que, oui, c'est pour ça, ils jouent là-dessus pour le ouais, c'est qu'ils jouent l ouais, c'est qu'ils jouent là-dessus, pour, heu, en fait, pour essayer de dire bah, même toi de dou de douter de toi-même en disant: «Bah, peut-être que j'ai commandé un co un colis? Mais, j'ai oublié qu'il fallait que je paye les frais de port ou quoi que ce soit» et du coup, peut-être que tu va douter comme ça, quoi, pour le coup.
C'est tous les jours. Tous les jours, je reçois des Ouais, ouais. Ouais, oui, là, exactement.